هو طبعًا القراية هتفرق جدًا طبعًا مش هانكر حاجة زي كده خالص، بالذات لو في حد مثلًا مش بيركِّز أوي في لغة الجَسَد بتاعته أو ممكن يكون مثلًا هو واخِد فكرة غلط إن هو لمّا يمشي بطريقة معيّنة مثلًا أو لمّا تعابير وِشّه تكون آمم عارف أنت ناس اللي هو بيكون فاكر نَفْسه Charisma أوي بقى، ف فبيبقى دايم دايمًا بالضبط آه. بيبقى دايمًا مِكشَّر، دايمًا مَشْيِتُه حتّى مستعجل. وهو ممكن يكون فاكر إنه هو كده بيدِّي الانطباع إن هو واثق من نَفْسه مع إنه واقع الأمر الناس شايفة حاجة تانية خالص، فآه هي هتف
آه، يعني في ناس بتفتعل الموضوع أصلًا. آه. يعني أنت مثلًا بتشوف الناس دي بتبقى عاملة إزاي؟ يعني بتبقى بتشوف حد كده آآ مُتصنِّع الموضوع أوي أو مثلًا بيحاول يق يع يع يعيش دور مثلًا زيادة عن اللزوم أو في سِنّة مُبالغة، بتحِس بالناس دي من ناحية إيه الناس دي؟
يعني في منهم بيصعب عليّا بصراحة <chuckles> مش مش مش مش مش مش هانكر حاجة زي كده وفي نَفْس الوقت برضه يعني في ناس تانية باحِس إن هو محتاج يشتغل على نَفْسه شوية، يعني ودي أكتر حاجة أنا أقدر أقولها يعني إن هو محتاج يشتغل على نَفْسه شوية، ده الإحساس اللي أنا باحِسّه يعني تجاه الناس دي، بالذات اللي فيهم تلاقي بقى بيميل للمُبالغة أوي أو لمّا مثلًا تيجي تسلِّم عليه، يروح واخِد إيدك ويفعَّصها، هو فاكر إنه هو كده بقى آمم أنت أنت هتاخُد الانطباع إن هو واثق أوي من نَفْسه، مع إنه واقع الأمر أنت يعني ممكن من جوّاك تكون أصلًا بتضحك عليه، لإنّها حركات يعني ن حـر حـر حـر حركات أطفال صغيرة أقَل حاجة تتقال.
آه. آه. آه، <chuckles> الموضوع غريب شوية. بالضبط آه. ما دي بت حاجة بتحصل فعلًا دايمًا يعني الواحد ناس ممكن تشوف ناس كتير كده. طَب أنت مثلًا في موقف أصلًا آآ معيّن اتحطّيت فيه مثلًا أو موقف تفتكره مثلًا آآ ثقتَك في نَفْسك اتهزّت شوية أو حسّيت اللي أنت مِقلَّق شوية أو مش واثق من نَفْسك أو مش واثق من اللي أنت بتعمله كده وإزاي اتعاملت مع حاجة زي كده ساعتها؟